Şu anda da, eee, aynı mesleğinle mi devam ediyorsun? Yani, başladığın yurt dışındaki, başladığın mesleğinle mi devam ediyorsun, yoksa başka bir şeye geçiş oldu mu?
Ya, şöyle oldu, eee, buraya gelince dediğim gibi i doküman yöneticiliği yaptım, 2-2.5 yıl kadar ama sonra, "Yok ya, bu da beni mutlu etmiyor." dedim. Tabii, bir yandan da yaşadığım ülkenin şartlarına, eğitim sistemine ne, nasıl yapılır, onu öğrendim. Emm, 1.5 yıl kadar bir, eee, eğitimden sonra şu an ı anaokulu öğretmenliğine geri döndüm. Öncekinde, eee, ergenlerle uğraşıyordum. Fen bilgisi öğretmeniyken, evet, eee, yaş grubum değişti diyeyim, ya. Ergenlerden, küçük döneme döndüm.
Evet. Evet. A, çok güzel! Yuvaya dönüş. Yuvaya dönüş. Evet. Ne güzel. Bu doküman yöneticiliği, eee, periyodunun kısmının, eee, s sana farklı öğrettiği farklı şeyler oldu mu? Farklı ne bileyim, eee, yöntemler i i yaklaşım biçimleri ya da bakış açıları öğrettiği oldu mu?
Hı hı. Oldu. Tabii, oldu. Bak şunu öğrendim ben orada, ne öğrendim biliyor musun? Ben sanıyordum ki yapabildiğimiz her işi yapabiliriz, yapmalıyız. Ben doküman yöneticiliğinde de çok iyiydim ama sonra dedim ki hayır, biz yapabildiğimiz her işi yapmamalıyız. Bizi mutlu eden bir işi yapmalıyız. Ben onu yapabildiğim için devam etmeliyim sanıyordum. Hani, gider bu böyle, n bir de para kazanıyorsun. Tamam, işte ya, mese ımm, amaç o değilmiş, ya. Çünkü severek yapmadığım bir işti. Yapabildiğim ama hevesli olmadığım bir işti. Ben orada şunu öğrendim. Eee, senin yapabiliyor olman, yapacağını göstermiyormuş. Mutlu olmuyorsan saksı değilsin. Çiçek değil, ç saksıdaki bir çiçek değilsin yerini değiştir, mekânını değiştir diye. Ben o, o dönemde yani iyi ki yapmışım diyorum çünkü kendimi tanımamı sağladı.
Evet. Evet. Evet. Ne kadar, ne kadar güzel söyledin. Evet. Evet. Çok güzel.